O que você pensa sobre o tal cancelamento nas redes nas redes sociais?
Bom eu acho, <laughs> que quando a pessoa a vai ser cancelada, eu acho que ela vai ser libertada, vai ser a a libertação desta criatura, de uma jaula invisível que ela mesma colocou ao redor dela. Porque o problema da rede social, é q ela f ela transforma as pessoas em objetos, em coisas, em, hã, em monetarizados ou não monetarizados, de valor ou sem valor, mas um é um mundo paralelo, né, é um mundo virtual que não é verdadeiro. Ele não existe.
Sim. Ah, ok. Sim. Ah, ent Hum, me fala. Uhum. Certo.
Ele não existe. Se você não é ou é conhecido na internet, isso não vai pagar não vai fazer diferença no seu universo, no supermercado, na vendinha da esquina, na padaria. O máximo que vai acontecer, é você virar uma celebridade. É uma celebridade, de quanto tempo? Até apres aparecer outro blogueiro, interneteiro, instagrameiro, não sei o quê. Que vai ganhar de você naquele aspecto. Então, eu acho que o cancelamento, em vez de parecer uma coisa ruim, as pessoas deviam olhar pra ele e dar graças a Deus que ele existe. Entendeu?
Você você acha que esse tal cancelamento, ele sempre é bom? Ou ele pode ser ruim também? Existem os dois lados da moeda?
Olha, ele pode ser ruim se a pessoa estiver bem desequilibrada, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, essas pessoas que vivem da internet, para internet, com a internet. E e as redes sociais, não é nem internet, as redes sociais é um vício, é uma dependência, emocional, física, mental. E quando a pessoa tá nessa dependência, a pessoa não entende o que é aquilo. Tem gente que deve pensar até em se matar porque foi cancelada, sabe. E
Uhum, tá. Ah, eu tô acompanhando o seu raci raciocínio, faz faz muito sentido.
Então, eu acho que as pessoas deviam entender que isso é a libertação, esse cancelamento. Esse cancelamento num num ele não pode ser a coisa mais importante para a pessoa. Porque na verdade o cancelamento ele é um ataque a a pessoa, ou uma cobrança
Certo. Uhum.
de uma postura assim, então por exemplo, teve uma época que não sei que cantora não queria dizer a sua posição política. Não interessa, ela falou: "Eu não quero falar disso, eu não quero me envolver com isso." Mas houve uma pressão tão grande na internet, que ela dissesse, que ela se manifestasse. E ela acabou se manifestando e acabou dando um problema. Porque a maioria dos eleitores eram de um outro lado, do que ela não queria falar, e ela acabou sofrendo consequências, assim, ela perdeu muitos fãs, muitos fãs, e e aí ela sofreu pode você possa sofrer um ataque coletivo, esse cancelamento ele é um ataque coletivo, as pessoas várias pessoas decidem que vão apagar você da existência. Da onde?
Uhum. Nossa, nossa. Certo, uhum. Certo. Vo você acha então que, hoje em dia, com essa esse desenvolvimento tão tão acelerado das redes sociais, é difícil separar, ah, o mundo pessoal, a vida pessoal, da rede social? Ente entende a pergunta?
Hã. Eu acho que as pessoas misturaram tudo num pacote só, ficou muito misturado isso. Porque a vida, ela não tá dentro de uma máquina. A vida tá fora.
Ok.
Você come porque alguém plantou, alguém trouxe, alguém colheu, alguém levou para o mercado, nã, nã, e isso é o que tá essa é a vida. Não o que tá dentro da internet. Porque isso, hã, isso pode gerar na pessoa um impacto mental muito grande, se ela continuar achando que o mundo vive dentro da internet.
Uhum, tá. Faz sentido.
Pode ca pode causar um impacto social, a pessoa acha. "Eu não tenho mais ninguém, não existe ninguém na minha vida, porque as pessoas me deixaram." Mas que pessoas? As da internet. A família dela, as amigas dela, continuam todas ali, mas aquela gente que ela não sabe quem é, não conhece, os seguidores da internet. "Aí esses foram embora." Que bom, né? E pode também, hã, dependendo da da situação dessa pessoa, uma coisa ruim, que você me perguntou antes se podia acontecer uma coisa ruim. É o impacto quase institucional, porque aí a pessoa começa a perder dinheiro, aquela gente que estava apostando nela pra divulgar o produto, pra ganhar dinheiro, na, na, nã. Essa pessoa a gente pode tirar esse patrocínio dessa pessoa, pode desistir de querer aquela pessoa. Então isso é um impacto ruim. Mas por que isso acontece? Acontece porque a pessoa se colocou à disposição pra isso acontecer. Porque a pessoa deixou isso acontecer a esse ponto.
Tá. Uhum. Uhum. E Tá. Uma pergunta: Você acha então que os problemas emocionais do ser humano, os problemas emocionais das pessoas, ah, tem muito a ver com essa reação negativa quando existe um cancelamento? Ou melhor dizendo, será que a o o ideal não seja o meio termo talvez? Nem tanta exposição como nem nenhuma exposição. Na verdade eu fiz 2 perguntas aqui pra você, tá?
É. Eu acho que tudo tem re que ter responsabilidade, sabe. E moderação.
Certo.
Porque quando você tem responsabilidade, você tem a moderação de, hã, não fazer nada demais. Você não expõe qu eh, tem uma tal de Virgínia que tem filhos, ela expõe os filhos, a pipoca que as filhas comem, a roupa que as filhas usam.
Uhum. Ah, sei.
E, tudo isso, eu acho que é uma falta de responsabilidade. E por consequência, uma ausência absoluta de moderação no me no produto que ela está tentando vender.
Tá. Hum, ok.
Então ela expõe o outro, é é assim, o evento social. Hã. É.
E os próprios filhos, né. E os próprios filhos, né.
Então, outro dia, eu vi uma mulher que parecia blogueira, ela falava fez o filho de 8 anos, já percebia que o menino era pequeno, devia ter uns 8, 7 anos, ele estava tirando fotografia dela com o marido. Então ela a mu ela abraçava o marido levantava um pé, todo mundo não sei o que, pra fazer aquele gênero família feliz. Ela implorava pro menininho pôr um óculos escuros, que ele não queria pôr, até que ela conseguiu que ele pusesse o óculos escuros. Terminou de tirar fotografia ou, seja lá o que foi, ele jogou o óculos no chão de raiva. Então ele vai crescer com raiva da mãe, né. E essa mulher, se alguém sabe, ela vai ser cancelada para o menino ia ser uma sorte, se a mãe dele voltasse a ser só a mãe dele, né, saísse saísse desse universo parasse de olhar o telefone, a máquina, e olhasse pra ele, para o irmão menor dele que estava lá chorando no carrinho.
Uhum. Uhum. Uhum. Entendi, eh, entendi. É, faz sentido, faz sentido isso.
Então, é é isso que eu que eu acredito, nesse cancelamento ridículo, né, que as pessoas fazem.
Ok. Ok. É. É, um um um comentário que eu acho que se vê muito, né, as pessoas falando, no Youtube, nas redes sociais, é que o o problema é que as pessoas, às vezes, só vivem como você mesmo comentou, hã, um mundo virtual, um mundo que não existe, e acabam, hã, vivendo valores que nem são os próprios valores da pessoa. E deixam de: passear, fazer uma caminhada, eh, conversar com pessoas, viver e conviver com com com pessoas mesmo. E isso e isso é o preocupante, porque como a rede social é muito nova, ainda falta pouca educação, você não acha?
É. Aham. É. E eu acho que as pessoas precisam entender que existem níveis e níveis. Tem todo tipo de de influencer e blogueiro, e seja lá o que for, e que a as camadas sociais acabam, hã, a internet ela é um lugar público, né, todo mundo é igual, mas as camadas sociais de fora da internet não são assim, não é uma realidade. Então, hã, você ve tem que, você vai ver que na naquela são dinâmicas diferentes mesmo para ganhar visibilidade, né, então a celebridade, o político
Aham. Ok.
as empresas, você vê que todo mundo tá fazendo alguma coisa pra aparecer, né. E aí e essa fo essa exposição, hã, acaba às vezes, gerando erros.
Certo.
E aí, a pessoa tem que pedir retratação do outro, por exemplo, se alguém falar alguma coisa, tem que, hã, um um fazer uma um um pedido de desculpas, às vezes, público sobre algum tipo de afirmação que tenha feito, mas ainda assim o grande medo é o cancelamento, porque o cancelamento significa perder seguidores, se você perde seguidores, você é menos importante, você é menos monetizado, você é menos então tudo isso acaba, hã, gerando um grande abuso.
Entendi. Uhum. É.
Porque o cancelamento é um abuso, é uma ameaça. As pessoas têm uma espada em cima da cabeça delas dizendo: "Olha, ou você continua falando o que a gente quer que você fale ou a gente te cancela."
Eu Correto.
"Ou você faz o que a gente quer que você faça no seu show ou a gente te cancela." Então, o cancelamento virou quase uma um um um uma coa é uma coação, sabe, com outro nome, né?
Hum. Entendi, entendi. Hum, é, são tempos novos, de fato, né. E e e as pessoas ainda não sabem qu os valores corretos da do mundo digital.
E É verdade. É verdade.
As pessoas não sabem.
Os valores e as posturas corretas, porque é um problema isso né, hã. Se você quando você vê uma pessoa sendo cancelada, né.
Certo, uhum.
Na sua rede social, vamos cancelar fulano, tal. E você adere de maneira cega, sem pensar, sem mensurar, sem medir, além de tudo você tá se transformando num ser E esquece que o outro tá dentro do seu telefone, tá dentro do seu computador, mas é uma pessoa também. Então é um jogo muito frio disso tudo, sabe? E as pessoas acabam não checando se aquilo que tá sendo dito daquela outra é verdade ou mentira, se aquilo tem fundamento ou não. Elas simplesmente saem, agarram o couro e vão, entende? E tá errado, tem que tem que, hã, ter uma pausa, tem que checar o contexto, tem que por final tem que evitar esse compartilhamento de informações, hã, esse impulsivo, sabe, que muita gente faz?
Entendo. Certo. Uhum. Uhum, co sim, sim enten en compreensível, isso é compreensível. Talvez a a relação com o mundo digital pra ser saudável, requeira, ah, o emocional maduro e e saudável também das pessoas.
É, e o é verdade. E a maioria das pessoas não tem um emocional maduro, porque elas mentem na internet, elas tiram fotografia sorrindo acabou a fo o momento fotografia elas fecham a cara. Elas inventam histórias, elas dizem que são e quem não são. Então não há não há relacionamento maduro num mundo onde as pessoas todas brincam de faz de conta.
E qual es na sua opinião, seria uma a dica ou uma sugestão pra pra essa pra essa situação toda que você levantou melhorar, a partir de a A questão do cancelamento? A questão da reação negativa das pessoas?
O cancelamento? Olha, de verdade eh, eu acho que, hã, independentemente de quem você seja, hã, monitorizado ou não, você tem que lembrar que você é um ser humano e que nas suas pernas não consta a palavra computador, nem hã, nem Instagram, nem X, nem YouTube, nem nada. Se você tem pernas, não tem esses nomes e que você tem que saber que você é livre. Livre! É isso que você é: livre.
Uhum. Uhum. Sim. Ok. Olha, foi é muito interessante isso que você falou e provavelmente o o o tempo fará as pessoas hã chegarem a essas conclusões. Olha, foi um prazer falar com você e ouvir as suas ideias e opiniões.
Ah espero que se Obrigada, viu? Você me ouviu de maneira muito gentil e